<chuckles> Claro, sí, sin duda. Yo siento que, eh, el no tener cosas dulces en casa, yo creo que podría ayudarte, ¿no?, a hacerle contraataque un poquito a eso. Y y cuando es así, ¿qué qué qué qué comes?, o sea, ¿es es helado, dulces dulces, alguna fruta dulce? ¿Qué qué es lo que sueles comer así?
Mm, sí. Ujú. ¡Ay! Pues, fíjate, ojalá fuera más la fruta, ¿verdad? Pero siempre se nos antoja lo lo más malo. Em, sí, es este sobre todo galletas, que es como lo más fácil y que dura más. Te digo, de repente así que también, que los pastelitos. Helado, pues, a actualmente, como estamos en invierno se me antoja más como eso, como el pan, las galletas, em, y cuando no, te digo, es la crema de avellanas, que eso también la ves fácil y de repente ya te sirves un cucharón. <chuckles>
Claro. <chuckles> Así es. Claro. Así es. Claro, también, ¿no? Es <chuckles> es fácil, así es.
Sí, entonces sí, eso es como lo que me voy pero pues claro, siempre hay algo, ¿no? Entonces, inevitablemente vas y se te antoja y lo ves, o tu cerebro sabe que está ahí sí es la verdad, cañón. Bien dicen que el azúcar es también una, pues, es una droga, ¿no? Entonces, este, eh sí, también dejarla, pues, es difícil.
Muy bien. Claro. Claro. Sí, claro, totalmente, ¿no? Y, de hecho, ahorita hablando, que mencionaste las frutas, sin duda podías, este, implementarlo con con algo de de fruta, ¿no? En lugar de de de tener algo dulce como eso, podrías implementarlo con algo diferente como las frutas, sin duda, yo creo que sería una muy buena opción.
Ujú. Ujú. Sí, y obviamente mucho más sano. Sí, no sé. Eh, lo que me gustaba antes, justo ahorita que lo mencionas es, eh, me gustaba hacer como fruta picada y ponerle a veces un poquito, no sé, ya sabes, el famoso tajín, que es ese polvito picante, y ya al menos no es tan malo. O sea, el tajín sí que a ver, no es lo mejor del mundo, pero ya al menos estás poniendo la frutita, ¿no? Sí, em, va como a reemplazar y quizás, ya después, quizás hasta cortar de lleno todo, ¿no? O sea, lo más que se pueda. <chuckles>
Claro. Claro, ¡sí!, puede puede ofrecer bastante. <chuckles> Claro. Sí, así es. Claro, totalmente. Sí, yo creo que sí, podría ser una buena alternativa. Y también te puedo mencionar un poquito de de chicle. Eh, es bien sabido que el chicle puede ayudar a manejar un poquito ese estrés, la ansiedad. Entonces podrías intentarlo, eh, lo que es masticando algún chicle y agarrar esa es, eh, cambiar esa parte dulce y masticar un poco de chicle también te podría ayudar.
Ujú. Mm. Ujú. Cierto. Oye, sí es cierto, no había pensado, en absoluto, en lo del chicle, pero es verdad, ¿no? Hay muchos que tienen adicciones de, por ejemplo, la nicotina y eso, siempre es como, el chicle. Y creo que en el azúcar también, la verdad, sí que ayudaría bastante. Oye, sí, pues, la verdad es que esto del chicle me gustó bastante, también lo de, de repente, pues, quitar por completo ciertas, eh, eh, comidas o elementos ahí que tienen, pues, esta cantidad de azúcar que, evidentemente, hace daño y más que ayudar el problema, eh, pues, está afectando más, ¿no?, o ca ocasionando otros problemas. Ujú.
Claro. <chuckles> Claro. Sí, totalmente.